Oi, eh, então, eu queria te pedir algumas dicas, né, assim, de como eu conseguir identificar e aprender a reconhecer quando eu tô com fome e quando eu tô assim, querendo comer porque por causa de algum tipo de sentimento, né. Ansiedade, nervosismo, estresse
Tudo bom, né. Hum, sim. Interessante.
sabe? Uhum.
E isso é realmente importante poder, né, diferenciar
Uhum.
porque, assim, se acaso a a vontade de comer a qualquer outra que não seja por causa da fome, precisa ser tratado. Então, por isso que é importante essa sua pergunta e essa sua curiosidade, né. Então, até pra eu poder te ajudar melhor, eu vou te fazer algumas perguntas só para eu conhecer mais o o contexto da de como está a sua vida de alimentação, como é que estão as coisas, como está a sua rotina, tá bom? E me diz pronto, e me diz uma coisa logo de início, assim.
É Uhum. Sim. Tá bem, pode ser.
Eh, quando é que você costuma sentir fome, assim, durante o dia?
Olha, fome mesmo é quando eu acordo. Eu acho que passa, assim, uns 40 minutos, né, depois de eu acordar, eu não tenho fo eh, é muito raro eu ter fome assim que eu acordo. Eh, então, assim, entre 40 minutos a 1 hora, no máximo, eu já estou com fome mesmo.
Sim.
Eh, e aí, depois disso, né. Depois que eu tomo café em torno das 09:00 por aí, eh, acho que às 10:30 eu já estou querendo alguma coisinha de novo, que eu acho um tempo muito curto, então eu não Isso.
É, porque você tomou café às 09:00, não é isso? Mais ou menos 09:00, 09:30.
Exato. Então eu não sei se é porque eu estou já, eh, com alguma coisa, assim, já acontecendo no trabalho. Não sei se é Acho que tédio não é, né. Mas eu não sei. Eu sinto aquela necessidade de comer alguma outra coisa aproximadamente 1 hora e meia. Porém, tem um fator, né. Eu tô grávida. <chuckles> Eu não sei se isso é parte, né, da da da gravidez, se é algo normal. Acho que eu vou até consultar com a minha médica também.
Ah, é, sim. Ah, entendi. Você tá com quanto tempo de de gestação?
Quase 7 meses.
7 meses. Pronto, deixa eu perguntar.
Uhum.
Isso acontecia antes da gestação ou é um fenômeno novo agora que está acontecendo, eh, e que você veio perceber somente agora?
Olha, eu acho que no passado eu já tinha isso, mas não era tão certinho, assim, sabe, tipo eu tomava café de manhã. Eu não ficava logo com essa fome tão rap um intervalo tão curto, mas eu sempre precisei comer alguma coisa antes do almoço. Então, assim, eu não consigo levar, né, o café da manhã até a hora do almoço, tipo 12h30, 13h00. Eu sempre preciso de alguma coisa antes. Só que quando eu não não tô grávida, quando eu tô no meu normal, eh, isso acontece, assim, durante o dia, de uma forma mais esporádica. Mas agora, a única diferença é que está acontecendo bem mais padronizado. Tem um um determinado padrão ali, sabe.
Uhum. Sim. Ah, entendi. E geralmente isso acontece, né. Você você ainda tá trabalhando, não é isso?
Sim.
Ok, aí você toma o seu café em casa, você vai para o trabalho, eh, aí chega no trabalho logo em seguida, ali, às 10h30, 10h00, 10h30, você já sente fome novamente. Esse
Uhum. Isso, e eu trabalho de casa, só para você saber. <giggles> É.
Ah, você trabalho de casa. Ah, ok, pronto. Esse no caso, o fato de você, eh, sentir ,eh, essa vontade de comer, eh, mediante algum acontecimento ou é normal, tipo, você teve algum tipo de estresse, você teve algum tipo de de situação. Geralmente acontece quando você o aconte ocorre algum tipo de de de situação no trabalho que você se estressa, se preocupa algo parecido, ou é realmente natural, normal?
Hum. Entendi. Olha, eu acho que eu poderia sim, relacionar isso a um pouco do estresse do trabalho, né. Eu trabalho com atendimento ao cliente, então, assim, sempre tem, vai ter aquela ligação que realmente ela vai ser um pouco mais estressante. Então, eu tô um pouco insatisfeita <chuckles> no trabalho. Então, talvez isso seja também, né, eh, um fator que este esteja, ali, agravando essa situação.
Hum. Sempre. <laughs> Ah, entendi, entendi. Então acontece algo, né, geralmente acontece algo, um desgaste na na ligação com o cliente.
Uhum.
E aí, por conta disso, acaba gerando essa essa vontade de comer. Você costuma saciar ou você ignora?
Depende, ge ah, pela manhã, eu costumo saciar antes de do horário do almoço, né, eu eu costumo sim, comer mais alguma coisa, mas nada nada demais, sabe. Às vezes um copo de suco com uma fatia de pão integral ou às vezes uma fruta mesmo. Eu t realmente, porque, principalmente porque eu estou grávida, eu tento, eh, enfim, não não comer chocolate, tipo assim, se bate essa fome ou a vontade. Então é muito raro ser para coisa, assim, de sorvete, chocolate, essas b essas besteiras, geralmente é sempre um alimento um pouquinho mais ma uma vitamina de banana também, eu faço, porque aí me ajuda uhum, a saciar.
Sim, sim. Mais leve. Uhum. É. Pelo que eu percebi essa esse lanchezinho, né, entre o café da manhã e o almoço sempre é algo um pouco mais leve, né, é algo que vem, ali e geralmente quando você come, né, você fica saciada, fica ok ou ainda fica ainda sentindo vontade de comer mais alguma coisa, ou isso é o suficiente?
Uhum. Isso, sempre. Não, geralmente é o suficiente, aí, né, eu realmente eu dou uma segurada até o horário do almoço mesmo. Aí, quando tá em torno das 14:00, eu costumo almoçar.
Ah, você almoça às 2, às 14 horas?
Isso, aproximadamente.
Pronto, ok, olha só, eh, assim não é tão anormal isso, porque é claro que o ideal são aquelas 3 refeições. É o que a gente cresce, né, aprendendo, né, que o ideal é você tomar o café, você almoçar e você jantar. Porém, existe alguns pequenos intervalos que você pode, ali, inserir um lanche, né. Você pode ter a um um intervalo pela manhã e você inserir um lanche pela manhã antes do almoço, sem problema nenhum. Você também inserir um lanche, ali, à tarde, o famoso lanche da tarde. E se você perceber, eh, na nossa época, na na época de de de escola, né, na época de escola, eh, quem estuda pela manhã, geralmente mesmo pode ter tido tomado café que for no no em casa, né, mas tem aquele intervalozinho, ali, às 10:00, que tem um lanchezinho, né. A tarde é a mesma coisa, né, tem lá a pessoa já almoçou, mas ali mais ou menos umas 15:00 assim, alguns, né, algumas escolas ainda mantém essa tipo de tradição, eles dão esse lanche. Então, de uma certa forma, isso até é um pouco didático. Até as próprias escolas passam para a gente essa essa mensagem, então não é tão preocupante. Preocupante seria, e é, né, se acaso, eh, você, eh, ao comer algo, eh, você não conseguir se saciar, ainda quiser r ainda comer alguma coisa, ou então, para se saciar, tem que comer algo muito pesado, tem que comer algo, assim, que, sabe, que vai muito além, eh eh, da necessidade, porque você já praticamente acabou de tomar um café. Daqui a pouco já vai estar almoçando. Então, não precisa pesar tanto a mão, né, na
Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. É. É verdade. Sim. Hum, é verdade. Uhum. Sim. Ah, verdade, sim, faz todo o sentido. Eu acho que eu tô, eh, assim, eu sei que é uma coisa, né, de eu de eu estar fazendo, assim, esses lanches intermediários. Eu sei que tem o a questão da gravidez, mas eu também sei que tem a questão do estresse, ali, do trabalho, ansiedade, nervosismo, né. Aquela aquela coisa, ali, para o tempo passar logo. <chuckles> Então, eu acho que o que eu posso continuar fazendo, então, né, seria optar pela melhor opção possível.
Sim. Sim.
Porque eu acho que se eu tivesse optando, né. Tipo, eu tomei o café, e aí eu vou comer uma barra de chocolate, 1 hora depois d pela manhã, antes de almoçar. Eu acho que isso aí já seria um pouco mais complicado, né.
É, aí já já não cabe, correto. Então, interessante é assim, você já está indo por um bom caminho. Você come algo leve, você come algo saudável, e isso é importante, porque principalmente você está cuidando de você e do seu bebê, né. Pois é, então assim, eh, um um algo que é interessante você observar em você, pra você perceber se essa fome é uma fome normal ou se realmente é algo emocional, né. Eh, se é é os sinais, né, que surgem quando você geralmente você tem essa fome, tipo, é a a sabe sabe aquela sensação de fome? Ela é a mesma? Ela é um pouco mais aguda? A sua energia, como é que está? Tipo, você tá fica bem para baixo mesmo, a sua concentração, ela diminui, sabe. Então, assim
Uhum. É verdade. Uhum. Sim. Uhum. Hum. São bons pontos pra observar.
Pois, pois, aí você observando isso, você consegue identificar, né. Se essa essa esse tipo de fome já é é algo que é emocional e daí, identificando, a gente já pode combater isso.
É verdade. Não, faz todo o sentido. Eu vou começar a prestar um pouco mais de atenção, né, ao invés de simple não, eu vou claro, não vou ficar com fome, mas eu vou tentar, né. Eh, enfim, eh, táticas diferentes, por exemplo, atrasar um pouco, não correr já, né, pra ir pegar alguma coisa, assim que a fome bater, pra eu poder identificar, né. Exato, se o meu estômago tá doendo ali de fome, se é algo que vai passar, que se foi só naquele momento ali, naquele pico ali de de estresse ou de de qualquer coisa, porque acho que, dessa forma, eu vou conseguir até c controlar mesmo, né, ou e às vezes pode até ter virado já um hábito do meu próprio corpo, de de tanto receber aquele alimento ali, aquele horário, né, ele meio que já fica esperando. Então eu posso observar essas coisas mesmo.
Uhum, sim, verdade. Verdade. Verdade, pode até ter surgido por um apelo emocional
Uhum.
mas hoje, na verdade, não tem já tão a ver. Aí, eh eh, já é um já se tornou uma necessidade do corpo, ele se acostumou a isso, né. Mas
Sim. É um hábito também, né?
Pois pois, algo i interessante que você poderia testar é o seguinte: eh, vamos falar, assim, na no café da manhã. Não sei ali quantos pães você come, se você come pão ou não, e tal. Mas, se acaso, um exemplo, se você come 1 pão, experimenta comer 1 pão e metade de 1, ou, se aguentar, 2 pães
Uhum. Sim.
e ver se você ainda terá a mesma fome no mesmo horário.
Hum, entendi. Aumentar aquela quantidade ali. Ah, não, faz todo o sentido.
Pois, porque se aí você ainda permanecer, então realmente é algo que, eh, ali já já necessita de um certo cuidado realmente, porque possa ser que tenha a ver com alguma questão emocional.
Pronto. Perfeito, olha, muito obrigada pelas dicas. Vai me ajudar bastante, né, a tentar identificar e melhorar um pouco essa situação. Eu vou tentar, né, fazer eh, testar isso, e aí eu volto aqui pra te dizer. Obrigada.
Ah, que isso, eu que agradeço e um forte abraço e até mais.